あの、新しい文化になみ馴染むとき、何を一番大切にしますか？
で、これって、あの、まあ、プライベートと仕事ってまた別であると思うんですけど、例えば僕海外に住んだことがあって。で、そこは
はい。 ええ、どちらの国ですか？
あの、オーストラリアですね。
あ、おお、いいですね。どどちらですか？オーストラリアの。
はい。 あ、でも、色々場所いたんですけど、まあ、基本的にはシドニーをベースにが多かったですね。シドニーがやっぱ多くいたかなとは、いまはい。
あ、ちなみに何年前ですか？
えっと、去年去年ぐらいまでですね。
あ、じゃあ、あの、一番いい時ですね。なんかよくニュースで、あの、オーストラリア行くとめちゃくちゃ稼げるってなんか
もう、つい最近。 <laughs> あの、要は単純にそうですね。物価が高いのと給料も高いので、あの、やっぱ値段そうですね。時給は高かったりするので、いいいい稼げますし、あとライフワークバランスが、ちゃんと休みも取れるので
ニュースでよく見ました。 ええ。
いいかなと思いましたね。
あ、そうなんですね。なんかニュースで本当、出稼ぎに行く日本人がいっぱいいるっていうのをよく見たんですけど、ただそのニュースが出回りすぎたから、仕事にたどり着けない日本人もいるって見たことあるんですけど、どうでした？
ああ、はい。 はい。 ああ、多分ワーホリですよね。多分その、出稼ぎしてる人。で、ワーホリに関して言うと、あの、本当仕事によるんで、ら運がいい方が、やっぱ、いだなんかいるんで、やっぱりどうしても。で、あとは、やっぱ英語力ですよね。英語力がやっぱりどうしても日本人低いので、やっぱジャパレスになっちゃって、あの、給料高く稼げるのって、うん、難しいんですけど、結局、長く働けば稼げるので。
はい。 はい。 ええ。 ああ。 ああ、なるほど。 あ、ちなみにあ。
でも、なんか、ほんますうん。はい。
何何ビザで行ったんですか？
一番最初、僕もワーホリですよ。
あ、ワーホリで行ったんですね。
ワーホリで行ってから、まあ、学生やったので、その後大学行ってるんで、で、ひと働いたって感じですね。
あ、じゃかなり長い間オーストラリア、いたってことですか？
いましたね。はい。
え、トータルで何年ですか？
9年ぐらいいましたね、多分トータル。
え？めちゃくちゃ長いですね。きゅうねんも。
ね。めちゃめちゃ長いです。めちゃめちゃ長いですね。で、学生やったんで、結局。で、その後に
ワーホリがいちねんでえ。 大学いは、何年ですか？
向こうって3年なんですよ。
大学が、3年なんですね。
はい。さんねんで、で、その前に専門学校行っていて、なので結局4年、にんしし結局4年ん、ちょっとか。で、そっから、なんか、ビザブリッジングビザっていうので、ビザ待ちの状態もなんか長かった。その中で。
はい。 あ、ブリッジングビザって初めて聞いたんですけど、どどんなビザなんですか？
あ、待ってる状態ですね。
待ってる間に発行されるビザなんですか。
う動けないんですよね。その、ただそこに居れるんですよ、その国。
あ、いてもいいよ、っていうビザなんですね。
そうですね。ビザが、あの、その、なんていうか、ま、結果待ちをするんですけど、その間って別に普通に働けるんですよね。
あ、働いてもいいビザなんですか。
あの、前のビザを引き継ぐので、で、学生から、じゃ、例えばワーホリから学生ビザにし変えたい時に、あの、ワーホリの自分の、なんていうの、働く環境は大丈夫ですね。
ああ、なるほど。で、専門学校と大学で4年で、あと
で、そのあと、普通に働いたって感じですね。
残り4年間働いたってことですか？
そうですね、はい。
ああ、どどんな仕事されたんですか？
ああ、でも色々やってましたね。あの、ホスピタリティとか、あとなんか、け経理系もやりましたし、なんかあと、うーん。ま、バリスタもやりましたし、色々やってましたね、はい。あと、ま、農業やもやりましたね。もちろん。ホテルとか農業とか。
はい。 はい。 ええ。 ど あ、農業。確かに、のオーストラリア農業人手不足なイメージありますね。
そうですね。そこにやっぱ日本人とかアジア系のとかヨーロッパ人がいて、ワーホリで伸ばしてって、なんか多分3年ぐらいまで居れるんですよね。農業ずっとやってると。
あ、なるほど。ちなみに、その働いてた時や学生の時は、どの街にいたんですか？
ああ、シドニーですね、はい。
あ、シドニーで。へえ。で、その時、ワーホリで初めて行った時とか、あの、最初文化に馴染むの大変だったと思うんですけど、何を大事にされたとかありますか？
はい。 ま、基本的には、もう現地に馴染もうとする努力っていうところで、まあ、なんて言うの、その、どういったもので盛り上がってるのかなとか、どういった話題がよく出るのかなってのを、やっぱ、何て言うんすかね、そこに目をあの気を付けたりとか、まあ、あとは、もちろんそのオーストラリアの文化って部分で、ええ、まあ、なんて言うんすかね。色々あるんですけど、ま、ビール飲む人がやっぱ多かったりとか、ラグビー好きとか。ま、そういうのに、ま、興味持っていくと、やっぱ好かれる。好かれるってやっぱ、好かれてるわけじゃないすか。向こうは、あ、頑張って覚えようとしてるなとか、そういうとこだと思いますね。
ええ。 ええ。 ええ。 あ、そういう、あの、態度で示すってことなんですね。
いや、そこがやっぱ一番大事かなと思います。
確かに。日本人って結構人見知りだったりシャイな人多いと思うんで、なんかオーストラリアだったら、そういうコミュニケーション、日本よりも大事な気がしますよね。
はい。 うんと、むしろ喋れてるひしゃべ喋れる人の方がやっぱ友達増えますし、英語もできるようになると思いますね。
確かに。確かにそうですね。
なんかシャイだと、何考えてるか分からない。ななんか何も言わない人だと分からないので、その、以心伝心とか、空気を読むって文化がないので。その、やっぱ発言ってゆうのは、してった方がい、と思います。
ええ。 ああ、ちなみにオーストラリア人は、こう日本と、し違ってストレートに表現とかするんですか？
なんか、かんし感情表現は豊かだと思いますね。で、あとフラットで、あの、気さくになんか街でも声掛けたりとか、お店の人も声掛けますし、なんか全体的に、こう、ま、フラットな感じで、あ、アメリカと似てると思うんすけど。ま、あとはま、ただ、アメリカ人とかセレブとかでもインタビューであるじゃないすか、あの、お世辞とかうまいんで、あの、結局。
あ、うん。 は、そうなんですね。ええ。 はい。 あ、お世辞とかはゆうんですね。こう、一応建前みたいな感じの。
あの あ、英語、全然ゆう、ゆうゆうと思います。むしろ上手いと思いますね。特になんかアメリカ人とかセレブのインタビュー見ても、うまいじゃないすか、褒めるの。
はい。
あれと一緒で、なんかそこがたまに、ま、人によっては、「え？どっちなんだろう？」と思う人もいるかもしんないすけど、基本的には、あの
あ、心には思ってないけど、一応お世辞として、なんか、「あなた可愛いね」とか「綺麗だね」っていうのは一応、ゆったりするんですか？
はい。 そういうのはあったりしますよね、はい。
ああ、そういうとこはちょっと、日本っぽいですね。
ま、でも完全に、やっぱ違いもっとフラットなので、結局距離感が、うん、近いので、そこは僕はオーストラリアの方が楽しかったですね。
ええ。 ああ、なるほど。逆にあの、そのストレートな表現でカチンてきたこととかなかったですか？オーストラリア人、ストレートすぎるよっていう感じで。
ああ、カッチン。いや、あったかもしんない。今思えばあったかもしんないですけど、ま、ただ、ここっちも言うんで、そしたら、あの
ええ。
うん。っていう感じでいましたね。なんか要は、ん、ま、みんな言うんで。オーストラリア人じゃなくても、なんかやっぱ僕の環境って、みんな色んな外国の方がいたんで、やっぱり意見言ってなんぼ。で、別に恥ずかしいことじゃないし。で、自分が違うと思ったら言った方がいいですし。うん。なんか、ごまかさないとか、もういいやってなんない方がいいと思います。はい。
なるほど。 言い返せるんですね。 ええ。 なるほど。やっぱりそうやってコミュニケーションあの、大事にしていくと、どんどんオーストラリアの文化にも慣れて、あの、過ごしやすくなりました？
ああ、でも、うん。ありましたね、そういうのは。なんか、例えばなんかスラングとかもありますし、なんか流行ってることもありますし、なんかそういうのに興味持って聞いてみたりとか、っていうコミュニケーションやってると、まあ、なんかもちろんあの、う嬉しい気持ちになると思うので、はい。
ええ。 なんあの、オーストラリアのこう、文化に馴染んでいくにつれて、こう日本人としてこれは忘れちゃいけないなとか、ここは大事にしたいとか何かありました？ここだけはオーストラリア文化に合わせず、日本の感じでいこうとか。
はい。 ああ、やっぱ細かいことに気を配るとか。ああいや、などうすかね。うーんと、やっぱ気を遣うっていうのが、やっぱ日本人はすごいできてると思うんで。あの、細かいことに目を目が行き届く。
はあ。 確かに。
うん。多々、なんかむん、そこもなんか仕事でも、ぶつかったこともあるんですよね。「そこまで気にしなくていいよ」とか言われたことありますし。何とも言えないんですけど、ただ、日本のその、なんなんだろうな。うんと、気を気を遣うとか、あの、まあ、美意識もそうですし、なんかその、まあ、基本的に人間のに人間っていうか何だろうな、あのレベルが全体的に高いんで、国民性何て言うんですかね。その、民度。民度が高いんで。
え。 はい。 ええ。 あ、はい。
そこは日本人ならではだと思いますけど。はい。
なるほど。 ああ、やっぱり日本人独特のこう、気を遣い方とか、繊細な部分は 日本人の良さって感じなんですね。
ま、例えば、電車ん中で靴を置かないとか、せ席に。あるじゃないですか。当たり前じゃないですか。当たり前じゃないんで、向こう。
はい。はい。
普通に靴を椅子に置いたりとか、なんか分かります？うんと、大声で喋ったりとか、やっぱ海外みんなそうですし。そこって日本って、周り気い遣ってそういうのやんないのに迷惑かかるような。そこがやっぱ独特、はい。
ああ。 ええ。 はい。 あ、なるほど。つ確かにそうですよね。 あの 確かに。私も実はあのシドニー住んだ経験があって
あ、そうなんですね。はい。
あ、はい。その時に、あの、地元の小学校見学行ったんですけど
はい。
あの、先生が、みん生徒から預かってたノートを あの、へん返却する時に投げて返してたんですよ。子供に。
おお！それって、どうなんすかね。はいはい。
しょほその光景衝撃的過ぎて。なんか日本だったら、ふん、投げちゃいけないとか、人に物を渡す時はちゃんと、両手で渡すとかそういう文化だと思うんですけど、あの光景が衝撃すぎて
その先生はい、はい。 はい。
なんかオーストラリアって、アバウト適当だなって思ったんですけど、そういうなんか文化でショッキングな出来事とかなかったですか？他には。
やっぱがさつだと思いますよ。なんか言い方悪くすると、まあ、がさ海外ってやっぱ、がさつな部分やっぱいっぱいあるので、オーストラリアに限らず。うーん。なので、やっぱ日本ってそういう、しょそう、所作って部分で、なんか細かく、なんかちゃんと、なんか気使えてるなとは思いますね。なんか、その、バスの運転手に関してもそうですし、いや結構態度悪かったこと、い結構いっぱいあるんですよ。なんか、うーん。で、あと運転下手とか、めちゃめちゃ。あの、ないじゃないですか。タクシー運転上手いですし、バスの運転手も、スムーズに止まるじゃないすか。ガタンガタンなったりとか。で、あとはうん。
はい。 ええ。 はい。 確かに。 ええ。 ええ。 確かに。 あの、バスとかも時刻通りに来ないですよね。日本のがその辺きっちり、電車とかも時間通りにちゃんと来ますよね。
はい。ま、来ないし、謝んないですし、な、逆になんか、あの、ま、チケットで、あの、機械が壊れてる時あるんですよ、バスとか電車で。全然入れますからね。「いいよ。入って」とか言って。
確かに。 はい。 あ、そういう、いい面もあるんですね。壊れ壊れてるけん、どうぞどうぞって感じなんですね。
な、そういい面もあるんですよ。いい面もあるんですよ。「もう、はい、動かないからいいよ」みたいな。はい。
で、お金払ってきなよってことはないんですか？壊れてるけどお金置いて
あ、ないですね。「もう、僕、お壊れて壊れてるから、もういいよ」みたい。
え、そういうて適当でもいいい面はあるんですね。
いい面ありますね。あと何かサービスしてくれたり、「あ、 あ、じゃ、これあげるよ」みたいなとか。
ああ。 なるほど。日本だったら、壊れてるけどお金預かっときますって言いますよね、日本だったら、そういう時は。
だ、なんか、そこが日本はマニュアルガチガチだなと思いましたね。なんか、うーん、その人でその人で、お動かないというか、その人の考えで動かないんじゃないんすか。なんか、ルールがあるから駄目だよみたいな。どこ行っても多分それは多いと思いますね。だからそれがなんも外国の方からしたら、面倒くさいとか、ステップが多いとか思う人もいると思いますね。
ああ、なるほど。 確かに。 あ、日本だと、こん、ルールに従わないと、何かトラブルがあった時に上司に、なんでこんな勝手な判断したんだって、すぐ怒られますよね。
はい。
でも、どっちがほんとはいいのかなって、難しいところですよね。ちゃんとルールに沿ってやってれば、ま、問題が起こった時に反論できるっていうか、ルール通りにやったんだから、これは仕方ないって言い訳ができますし。
ええ。 はいはいはい。
でも、オーストラリアみたいに、臨機応変に、んかガチガチにルールに沿わなくても、まあ、いいよみたいな文化もいいと思いますし。
うんうんうん。 でも、それは楽ではある。う、いや、僕、でもオーストラリアは楽でしたね。あの、だかもちろん、なんかイラっとする時あるんですけど。ま、ただ、なんか、何て言うんすかね。おもてなしって結局あれじゃないすか。なんか日本人おもてなしって言ってるますけど、僕はなんかそう思ってなくて。なんか、別に海外の僕はオーストラリアでの人の方が、なんかちゃんとしたサービスできてるなと思ったんですよね。おもてなしに関して言うと。っていうのは、その人のが、行動してるんで。
どっちがいいんですかね？ ええ。 ええ。 はい。 ああ、なるほど。なんか、心からのおもてなしってことですね。確かに。ああ。
心からで。そそういうことですね。なんか要は向こうって、お客さんと結構話すんですよ。接客で。あの、お店、レストラン行っても。で、ででもチップないんですよ、もちろん。チップないんですけど、オーストラリアって話す文化で、で、例えば、じゃあなんか、おばさんが、僕がバリスタで、コーヒー落としちゃって、ま、落としちゃったんすけど、「ああ、いいよ。作ってあげるよ」って、別にただで、そのまま僕はあげるんで。で、みんな、そういうのみんなやりますし。でも日本だと、なんか、え、マネージャー
あ、はい。ああ、なるほど。 ええ。 はい。 ああ。ま、そういうのは確かに素敵な文化ですよね、そういうのは。
「ごめんなさい。ちょっとできません」とか言いそうじゃないですか。
確かに、もうこれはお店のルールなんでって言い言いますよね、日本だったら。
別にあげちゃえばいいんで。 うん。で、それというよりは、そこより、ああ、かわいそうだなんだなと思って行動してくれるんで。
確かに。もう日本はガチガチ過ぎて、そういうところがなんか、心がないっていうか、ルールにただ、す沿ってるだけっていう感じで、冷たい感じもしますね、日本は。
それはありますね。 うん。 そうですね。あとうん。あとは、距離感があるので、そもそも接客に。なんか、なかなか縮まんないじゃないすか。新しい友達を作るにしても1日で仲良くならないんで。
確かに。 は そうでね。確かに。
で、向こうって職場でも仲良くなっちゃうんで、すぐ、はい。
ああ、それってすごく大事ないい文化ですよね。
なんか、あい結局なんか知らない人を別に、目にかけてるなと思いました。日本に帰ってきて、ああ、日本人あんま気にしないな、他人、と僕は感じたので。
ああ、なるほど。やっぱりオーストラリアってこう、コミュニケーション大事にする文化だなっていうのがすごい伝わってきました。なんか
うん。 て感じましたね。それは、はい。
はい。なんかとってもいいお話が聞けて、なんかオーストラリア人の、あの、見方とかがいいふうに今後見れると思います。あの、いいお話はい。
でも、みんながみんなじゃないんでね、あの、<laughs> でも、多分良かったと思います。でも、はい。経験としては楽しかったですね、はい。
はい。 どうも。おありがとうございました。